बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि क खेल जो है, फिटनेस के साथ में हमें, बहुत कुछ सिखाता है। यही नहीं है कि हमारा शरीर तो फिट होता ही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता कि शरीर तो हमारा फिट होगा ही, अगर हम खेलेंगे तो। लेकिन खेल के साथ में एक एक जो है हमें एक तरीके से जीवन को जीने का तरीका, अगर हम किसी अ, गेम में हम हार जाते हैं, तो हमें बहुत बार ऐसा होता है, दुःख होता है। तो हमें बहुत चीज़ अ, सहने के लिए, बहुत चीज़ सीखने के लिए अपने दोस्तों के साथ में कैसे रहना है, कैसे खेल भावना को सीखना है, कैसे समय व्यतीत करना है, और क किस तरीके से हमें जो है, जी जीवन में आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें हमें खेल के माध्यम से सीखने के लिए मिलती है
जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी। हाँ जी, जी, जी। जी। हाँ। जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
और बाकी अ जी, जी, जी।

हाँ जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है और मुझे तो लगता है कि अगर हमारे जीवन में खेल ना हो, तो हमारा जो दिमाग है, वो भी काफ़ी अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि अगर हम खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं तो जैसा आपने एक कहावत सुनी होगी कि, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो मुझे लगता है कि आजकल, आजकल के जो माँ बाप है ये इसी इसी कोट को जो है अपने दिमाग में ब बैठा बैठा के और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब जो है इस कहावत को बदला जाना चाहिए कि खेलकूद से भी जो अ, मैंने देखा है कि लड़कियाँ भी आजकल खेलकूद के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और अ, लड़के तो बढ़ते ही हैं जैसे क्रिकेट का बहुत बोलबाला है हमारे देश में और हमारे देश की जो क्रिकेट टीम है वो भी काफ़ी कितने धुरंधर खिलाड़ी हैं उसमें और कितने अ अ, हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारा देश जो है खेलकूद में कुछ भी ट्रॉफी या फिर कुछ भी मेडल लेके आता है, तो ये देश के लिए भी एक गौरव की बात होती है और खेलकूद जो है, बच्चों के लिए ज़रूर अ अ, मुझे लगता है कि बच्चों को ज़रूर उसमें जाना चाहिए, ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है बच्चे इंटरेस्टेड भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जी।
कर रहा हो। जी, जी, जी, जी, जी। बदला जाना चाइ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्क जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने अ, क्रिकेट की बात बोली आपने, क्रिकेट में जैसे देखा होगा अभी हमारे देश ने अ, टी 20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है और मैं आशा करूँगा कि भविष्य में भी वर्ल्ड कप होगा, वो भी ओ इंडिया ही जीतेगी, तो इसका एक तो नया-नया जो है, नए-नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, कम-कम उम्र के खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं हमारे टीम में, युवा अ, हमारा देश जो है युवाओं का देश है, तो बहुत ही अगर हम क्रिकेट की बात छोड़ दें अ, और ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक में भी आपने देखा होगा कि बहुत मेडल हमारा देश लेकर आ रहा है। अभी जो है साक्षी मलिक भी पीछे मेडल जीती थी और उसमें साइना नेहवाल भी जीती थी ओलंपिक में, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब क्या है जो इंटरनेशनल लेवल पर अ अ, जो हमारा देश का नाम हो रहा है, ये खेल की वज़ह से ही हो रहा है, तो यही कोशिश क यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें बच्चों को ही कम उम्र से पढ़ाई एक जगह हो गई, पढ़ने देखो पढ़ो पढ़ाई तो आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो उसके बिना तो जीवन है ही नहीं आज के टाइम पे व्यतीत करना, सब चीज़ आजकल फ़ोन फ़ोन वग़ैरह लेकिन उसके साथ में माँ-बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि दिन का हो सकता है 1 घंटा अगर अ, 8 घंटे वो पढ़ाई में लगा रहा है, तो कम से कम दिन का 1 घंटा उसे शाम में, उसे खु अगर बच्चा खुद भी नहीं अ, आजकल ऐसा भी हो रहा है कि रुचि कम हो रही है बच्चों के गेम में क्योंकि ऑनलाइन सोर्स, ऑनलाइन सोर्स इतने आ चुके हैं, पबजी वग़ैरह ये सब ऑनलाइन गेमिंग कि बच्चों की रुचि भी कम हो रही है आजकल। तो माँ बाप को कम से कम अगर बच्चा उन्हें लग रहा है कि हमारा बच्चा रुचि कम ले रहा है आउटडोर गेम में, तो माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे को समझाएँ कि थोड़ा बहुत खेलना ज़रूरी है, उससे क्या होगा तुम्हारा मस्तिष्क सही रहेगा, मस्तिष्क जो है तुम्हारा पढ़ाई में अ, ज़्यादा लगेगा और तुम्हारा शरीर स्वस्थ
हाँ। जी। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हाँ। जी।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 हाँ, हाँ।